Oye, mira, te cuento de algo que, pues, me ha estado pasando, eh, recientemente que la verdad es que me pongo a procrastinar bastante, en general con mis tareas, pero, yo creo que ahorita mi mayor problema es que llevo procrastinando como medio año <chuckles> mi tesis, o sea, no la he podido empezar y, o sea, ya acabé todo lo demás, eh, en en sí, eh, mira diseño como en agosto, acabé ya mi servicio social, ya acabé mis materias y todo, pero, no puedo empezar la tesis y estoy a cada rato de ya debo empezarla, ya hasta hablé el hablé con la maestra desde mayo y no he podido empezar. O sea, no, o se ya tengo lo que voy a hacer, tengo mi protocolo y todo, pero no puedo. O sea, te juro que es como que, me la paso posponiéndolo y digo: "No, ahorita estoy haciendo unos diplomados, mejor me enfoco en eso, lo hago lo empiezo en la semana y tal", pero, pues, ya llegamos a diciembre y no he avanzado nada. <chuckles> Entonces, pues sí, eh, como que en general comenzar, eh, pues sí, proyectos, porque simplemente con las tareas que tengo de los diplomados, pues sí, también las procrastino, pero, pues, eh, son chiquitas, ¿no?, o sea, no son un proyecto tan grande como, pues, una tesis. Entonces, pues, la verdad sí, no sé, te si tengas algún consejo o o no sé, qué pienses al respecto de, pues, sí cómo <chuckles> cómo ando en esta situación un poquito ya, pues sí, procrastinadora.
Okey. Okey. Entiendo. Entiendo. Mira, no te preocupes. Es, creo, que un tema que es bastante común que que llegue a pasar, como todas estas situaciones que me mencionas. Pero no te preocupes, voy a tratar de darte unos consejos que a lo mejor te puedan ayudar en la parte de de poder poner un poquito más de empeño en en todas estas estas actividades y que no estés procrastinando la mayor parte del tiempo. Pero me gustaría saber antes el proyecto de tesis, ¿tienes algún tiempo para entregarlo o o tienes como una fecha límite?
Eh, no, en realidad no. O sea, yo me había puesto, o sea, a principios de año. Yo había dicho como de: "Ay, sí, la voy a acabar para diciembre", ¿no?, pero pues mira, no le he ni empezado, eh, pero ahorita dije: "Bueno, voy a tratar de acabarla, pues para junio", ¿no? O sea, seis meses dedicarle, eh, entonces, pues ahorita como que mi plan es ese, al menos, o sea, te digo, no es como que esté así superestricto el plazo, pero pues sí, no quiero tardarme tanto, pues en en en sacarla, ¿no?, porque, pues, al final, te digo, ya ya acabé todo lo demás y es como que realmente voy a tardarme en sacar el título solamente por <chuckles> solamente por estar procrastinando la tesis y es como, eh, pues sí, digo que creo que justo eso sería como que quizás el límite que yo me pondría para poder hacerla.
Okey. Claro. Ajá. Okey, entiendo. Oye, y en cuestión de, pues, a lo mejor intentar otras cosas, ¿te ha servido el realizar, o has intentado el realizar alguna actividad en la cual, pues, te quite como estas ganas de procrastinar, y de cierta forma te como que te despeje la mente, y te ayude como a a lo mejor a pensar en ideas más claras?
Eh, actividades como bueno, eh, te digo que ahorita estoy en estos diplomados. Entonces, yo creo que, eh, se suponía que era un poco también para inspirarme, quizás, pero, pues mira, al final lo uso de pretexto, y pues, sí, no no creo que haya servido en general, eh, porque siento que, quizás, el que no comience la tesis, no es tanto como que una falta de motivación, porque en realidad me gusta mucho mi tema, pero, no sé, siento que me pesa, eh, empezar como, mm, quizás, como la investigación en sí. No no soy mucho de investigación. O sea, a mí me gusta más una parte, pues, eh, más de hacer. No lo sé, ¿no?, entonces, pues sí, como que en general siempre los trabajos de investigación me han empezado bastante. Eh, entonces yo creo que, eh, es un poco eso. Te digo que, pues, sí he tratado, por ejemplo, pues, de revisarlo, pues, he checado algunos libros, pero, así como ponerme a hacer algo para, pues sí, decir: "Ah, bueno, ya con esto voy a empezar a hacerla". Pues la verdad no. <chuckles>
Ajá. Okey. Entiendo. Mm. Okey, ¿y has notado alguna situación? A lo mejor que sientas mucho estrés, que estés cansada, que tengas, no sé, alguna alguna emoción o algún sentimiento previo a a tener como estos episodios de procras procrastinación.
Ujú. Bueno, mira, en general, yo creo que siempre he procrastinado <chuckles> porque es que a mí no me gusta mucho la escuela. O sea, sal salí en realidad con muy buenas calificaciones. Estuve a nada de poder titularme por promedio, pero por una centésima literal, bueno, por cómo sí, porque me pedían 9.5 y saqué 9.46 de la carrera. Entonces, fue como de por nada, no pude y, pues, o sea, a mí, mm, no me gusta, te digo, mucho la escuela, justo porque yo sé que siempre entrego todo. O sea, entonces
Okey. Wao.
Yo creo que como que en general las tareas me estresan justo por eso, y como esta es una que, pues, si no me van a evaluar, pues como tal, ¿no?, de que te digan: "Ay, ta tal día tienes que tenerla". Yo creo que por eso es que también me doy el lujo <chuckles> de estarla procrastinando. Entonces, como que en general cualquier tipo de tarea escolar. Pues sí, me pongo a hacerla ya en último momento, eh, por eso te digo que ahorita con mis cursos, también las tareas que me dejan, una tarea, se entrega los miércoles y otra los jueves. Y la verdad, me pongo también a hacerlas ya el mero día <chuckles> porque no me gusta pensar en "Ay, tengo cosas que hacer para para que me califiquen". Entonces, pues sí, es un poquito Te digo que pues quizás, a pesar de que no me gusta, pues hacer cosas, eh, para que me evalúen, porque siento que quizás es un poco miedo al fracaso, supongo. Porque me da miedo no hacerlo bien y que digan: "Ay, no, está todo mal hecho", ¿no?, y bueno, que al final, pues lo a veces lo termino haciendo medio mal hecho porque lo acabo dejando hasta el final, ¿no? Y lo hago ya en las carreras. Entonces es un poco de ambos. O sea, me autosaboteo, quizás, ¿no?, en en ese sentido de que, o sea, yo sé que si pudiera hacerlo antes, podría hacerlo mejor, pero como ya lo hago el mero día para no pensar en eso antes, pues acabo haciéndolo al aventón. Entonces, pues sí está, te digo, está un poco raro, pero ay, no, e es una tragedia. <chuckles>
Okey. Okey. <chuckles> Okey. Claro. No, te entiendo. Y de hecho, justo esa parte te iba a preguntar, ¿qué crees que te frena al empezar a lo mejor un proyecto? Me comentabas que te da miedo a veces como el fracaso. Pero ¿crees que realmente sea este miedo constante o es mejor falta de tiempo, a lo mejor falta de claridad, a la mejor falta de motivación? ¿Hay alguna razón o c o algo que tú creas que es, mm, eh, el motivo del por cual te te frena el empezar un este proyecto?
Ujú. Ujú. Pues yo creo que sí. O sea, principalmente lo que te decía, ¿no?, de como que ese miedo al fracaso a no hacerlo bien, pero también un poquito de pereza <chuckles> porque te digo que en general la investigación no me gusta. Entonces es como de: "Ay, saber que tengo que hacerlo". O sea que tengo que ponerme a investigar y a citar porque, por ejemplo, es que yo estudié letras, entonces, bueno, leo literatura hispánicas y mi mi mi tesis, o sea, mi ajá, mi tema es como va a ser como un glosario, ¿no?, y pues me gusta mucho toda esa parte que voy a hacer, pero me da flojera como la parte del marco teórico como de: "Ay, tengo que investigar un montón de autores y tengo que citarlos y si no lo cito bien, tengo que hacerlo otra vez", y como que el pensar en eso me agobia como que me agobia, como que pensar en todas las cosas que tengo que hacer que están pendientes, que es como es solo un proyecto, pero pues son muchas cosas para hacer en uno solo. Eh, no es quizás como que algo de rápido de 20 minutos o algo así, sino que pues sí es algo, pues que tiene que ser muy extenso. Yo creo que como que ver a la lejanía todo lo que tiene que ser es lo que quizás me frena también como de: "Ay, tengo que empezar", ¿no?, creo que ese primer paso es lo que no me atrevo a dar todavía.
Okey. Okey. Claro. Claro. Pues mira, con todo lo que me mencionas, creo que llegué a una a una sugerencia que a lo mejor te podría funcionar. Creo que sí sería importante la mejor dividir estas tareas que que mencionas, principalmente en este gran problema de de la tesis que en vez de que sea una tarea grande, a lo mejor dividirla en tareas pequeñas. Creo que sería importante también, para de cierta forma, como jugar con tu mente, de decir que de una tarea grande se hicieron muchas pequeñas y que creo que son más fáciles, tal vez, de de recopilar información de a lo mejor analizar como que todo lo que involucra la investigación, creo que podrías hacer como esta parte para que no te sea como tan pesado esta parte de de la investigación. También a lo mejor te te ayudaría un poco el crear rutinas de inicio, digamos que sean de 15, a 30, minutos porque hay veces en las que esto puede ser como una barrera de entrada y con esto, al realizar esta estos ejercicios, estas rutinas de inicio, eh, a lo mejor de 15, a 30, minutos, pues, te puedan reducir estas barreras y que de cierta forma hay veces que después de del de este tiempo, pues, a lo mejor te quedas como muy muy metida en el tema o muy metida como en la investigación y poco a poco a lo mejor puedas ir recopilando muchísima más información de lo que pudiste haber recopilado durante estos 30, minutos a lo mejor. Entonces creo que podría funcionarte alguna de estas. No sé, qué te parezca.
Ujú. Ujú. Okey. Sí. Mm. Sí. <exhales> Sí. Ujú. Okey. Ujú. Okey. Ujú. Sí, me parece muy bien, de hecho, porque bueno, sí, creo que o sea, para cualquier tarea, incluso porque la verdad es que sí, luego me pongo a hacerla desde o sea, todo el mismo día, ¿no?, de golpe, eh, por ejemplo, estas tareas del curso y pues sí, mm <smacks lips> siento pesado, ¿no?, el ver que ay, es que pues sí, me lleva ahí un montón de horas haciéndola porque pues, la hago en un día, pero creo que justo si las divido por partes, pues sí podría hacerla más llevadera, ¿no?, durante la semana, por ejemplo, y menos con esto. Y pues ya con la tesis, pues sí, sería pues, eh, hacer bien ese cronograma, ¿no? De okey, ¿cómo voy a hacer, eh, pues, cada parte poco a poco?, y tratar de no verlo como de sí, ¿no?, todo junto. Tal vez sí, como dividirlo y tratar de verlo como miniproyectos en lugar de uno solo, pues sí, podría funcionar. La verdad es que pues sí, me parece una muy buena idea, eh, pues, para que no lo sienta tan pues sí, tan grande, ¿no? O sea que no lo vea, pues todo junto, sino por partes y ya, pues, no lo voy a sentir tan pesado.
Claro. Claro. Claro. Oye, y también te te iba a recomendar que a lo mejor en esta parte que que te decía de de dividirlo en tareas, tal vez, estas tareas las puedas bo como no sé si tengas como algún apoyo externo, pero, el sí no, podrías a lo mejor, buscar alguien que te pudiera como orientar un poco y que estas microtareas que que divides como esta tesis, a lo mejor mandarlas a revisión, y que de repente, pues, te den como esta retroalimentación sobre este proyecto que a lo mejor, te nutran un poco más como en este investigación, y como ir midiendo estas revisiones de en en un progreso, pues, ba un un tanto lineal, pero, que de de cierta forma, te podría ayudar a tener como, de cierta forma, un un proyecto bastante grande, en realizarlo en algo muy pequeño, que de cierta forma, pues, te va a ir generando más y más y más, y al final, pues, el resultado va a ser el realizar toda esta esta tesis. Y espero que de verdad esto estos consejos te sirvan mucho para que pronto me puedas presumir esa tesis.
Ujú. Ujú. Sí. Sí. <chuckles> Sí, muchas gracias. La verdad es que sí, justamente eso también último, eh, lo voy a tomar en cuenta también, eh, voy a escribirle ahora sí, pues, a mi maestra que ya le había escrito, pero, pues, ya no volví a hacerlo desde entonces. Entonces, pues, sí tener quizás ese asesoramiento, pues, me vendría bastante bien. Te agradezco muchísimo, en serio, pues, por haberme escuchado y por todos los consejos que me diste, los tendré muy en cuenta y sí, ya ya te estaré contando, eh, próximamente a ver cómo me ha ido con la tesis. Gracias.
No, no es nada, para mí un placer ayudarte. Hasta pronto.